Und, ähm ja, dann ist es halt so, ich das war halt ’n Prozess, wo ich dann immer abends da lag und gedacht habe: „Boah“, <clears throat> weil für mich war in meinem Kopf war schon viel früher klar, dass ich das Studium abbreche, als wie ich das für meine, äh mit meinen Eltern und mit meiner Frau kommuniziert habe. Das heißt, ich hatte halt immer die ganze Zeit so 'n „Oh, verdammt, ey, ich will nicht mehr studieren. Ich ich breche das ab. Aber wie sage ich denen das?“, ne? Das ist ja auch das ist dann halt natürlich übelst doof und dann ging's mir halt schlecht, weil ja
Ja. Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, verstehe ich. Ja.
Ich hatte keine Lust mehr auf das Studium, aber alle haben gesagt: „Ja, mach das Studium zu Ende“, und so weiter und so fort. Endeffekt habe ich's dann abgebrochen und dann war ich halt wie er wie erleichtert, ne? Das war dann wie: So 'ne Riesenlast ist von meinen Schultern gefallen und ich kann wieder ordentlich nach vorne blicken. Hm?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay, da hast du die richtige Wahl getroffen. Ja. Da hast du wirklich die richtige Wahl getroffen. Das war ja.
Auf jeden Fall, denke ich auch. Ich habe dann 'ne, ähm eine Ausbildung angefangen und habe die Ausbildung beendet und alles gut. Aber damals war das halt wirklich so, da wusste ich nicht: „Oh, wie geht's weiter?“, ne? Auch als das Studium abgebrochen habe ich meine, jetzt hat sich alles für mich gut ausgespielt, aber es hätte natürlich auch schlecht laufen können, ne? Und dann denkt man dann ja natürlich auch drüber nach und das war das war für mich, äh ja, das war für mich ziemlich äh, 'ne schlechte Zeit. Aber danach, wie gesagt, dann hatte ich wieder 'ne andere Phase, dann hatte ich so meine Ausbildung, dann lief das alles und dann habe ich dann ja, schlafe ich wie wie 'n Baby. Dann gehe ich ins Bett und dann denke ich gar nicht so sch irgendwie da drüber nach: „Ja, was könnte jetzt passieren?“, oder so. Dann bin ich dann ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja. Ja.